जी देखिए हर त्योहार का ना अपना कुछ रंग होता है अपना उसका अलग-सा ही एक एहसास होता है। और कुछ त्योहार ना सिर्फ़ परंपरा नहीं कह लीजिए य हमारी यादों में हमारे रिश्ते, भावनाएँ, सबसे ना बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। किसी को जैसे दिवाली की रोशनी अच्छी लगती है, किसी को ईद का मिलन अच्छा लगता है, किसी को होली अच्छी लगती है, तो आपका पसंदीदा त्योहार कौन-सा है?
हाँ, बिल्कुल। जी। सही बात है। हाँ। जी। अ, जी देखा जाए तो वैसे सारे ही त्योहार मेरे पसंदीदा हैं आप कह सकते हैं क्योंकि, हर त्योहार की ना अपनी अलग एक खासियत होती है। और चाहे कोई भी देखिए त्योहार हो अ, मैं हालाँकि ज़्यादातर देखिए दिवाली और होली हमारे यहाँ सबसे भव्यता से सेलिब्रेट की जाती है। लेकिन मैं उसके अलावा भी जितने भी त्योहार हैं, मैं सब में सम्मिलित होता हूँ बड़े उसी उत्साह से और बड़ा मज़ा आता है किसी भी त्योहार की आप बात कर लें। मुझे रक्षाबंधन भी पसंद आता है और नवरात्रि पे चलने वाले 9 दिन के जो फ़ास्ट रखते हैं, वो भी मुझको बड़ा अच्छा लगता है, आप इसी बहाने देखिए नॉन-वेज़ खाना छोड़ देते हैं 9 दिनों तक और सात्विक जीवन अपनाते हैं तो ये उसका मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप अच्छा नवरात्रि की देखिए बात की जाए नवरात्रि भी देखिए अपने आप में ही एक बड़ा ख़ास और कह सकते हैं कि देखिए मुझको अ, जो कनेक्ट करता है ना खास तौर पे, तो नवरात्रि अ, बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्ट करती है। क्योंकि अ फेस्टिवल कहते हैं ना कि फेस्टिवल की एक चेन है, लम्बी सी और बहुत सारे देखिए एक साथ फेस्टिवल पड़ते हैं उसमें दशहरा भी पड़ रहा है आपका दुर्गा पूजा भी है। जी। तो ये वाक़ई में अपने आप में अनोखा और एक कमाल का त्योहार है जो बहुत पसंद आता है मुझको। जी।
क्या बात है। जी। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी हाँ। ठीक है। हाँ। शुरू होते हैं और बहुत सारे हो जा आ जाते हैं वाक़ई में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा तो त्योहार आपको क्या लगता है कि, सिर्फ़ हम परंपरा निभाने के लिए मना रहे होते हैं या स वाक़ई में हम लोगों से उसमें जुड़ना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं?
अ, देखिए और लोगों का तो नहीं पता लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरा यही मानना है कि त्योहारों का मतलब ही यही है कि भाई आप एक-दूसरे से कनेक्ट होइए, समाज में जुड़िए लोगों से, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए और खुशियाँ बाँटिए मतलब त्योहारों का नाम ही है ना क्योंकि भई आप अ, खाना एक तो होता है त्योहारों की पहचान, दूसरा होता है कि मिलना-मिलाना। तो त्योहार में ये 2 चीज़ें तो बहुत मैंडेटरी हैं, मस्ट हैं। और अगर आप ये दोनों चीज़ें ही नहीं कर रहे हैं तो फ़िर त्योहार, त्योहार का जैसा नहीं लगेगा। जी।
हाँ। सही बात है। उम बिल्कुल। <chuckles> सही कहा आपने देखिए बिल्कुल और जैसे आपने कहा ना दुर्गा पूजा में आप तो आप 9 दिन पूरा व्र अ मतलब व्रत रखते हैं?
अ नहीं, देखिए कोशिश तो मैं करता हूँ 9 दिन रखने की लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं 9 दिन मुझसे हो नहीं पाता है। और चूँकि मैं बड़ा फूडी किस्म का व्यक्ति हूँ खाना मुझसे अ, छूटता नहीं है, खाने से बड़ा लगाव है, मेरा प्रेम है। और कोशिश कई बार मैंने की थी लेकिन होता क्या है कि अब इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें डिशेज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। और आपका मन मतलब ना हो नहीं पाता अंदर से मतलब अ, कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि 9 दिन का फास्ट रखा जाए। लेकिन वो हो नहीं पाता तो मैं पहला और आखिरी रखता हूँ केवल, 2 दिन रखता हूँ।
ठीक है। अच्छा। बढ़िया है। वाक़ई। अच्छी बात है। होगए 9 दिन?
<chuckles>
ये बताइए कि अ, जैसे अगर आप 2 दिन जैसे व्रत रखते हैं, तो उस समय में आपकी दिनचर्या कैसी रहती है?
अ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अ, कोई फ़ास्ट रख रहे हैं, तो उसके देखिए 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो देखिए धार्मिक आस्था की वजह से भी आप रख रहे हैं। और आपको लगता है कि भाई आपकी पूजा जो है वो सफल है एक तरीके से। और क भगवान हैं जो आपकी बात सुन लेंगे, क्योंकि भाई आप पूरी आस्था से आपने फ़ास्ट रखा हुआ है, तो सुनेंगे, एक तो ये है फ़ायदा। दूसरा क्या है कि देखिए हम म लोग जैसे कि जो कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और कहीं न कहीं लगता है ना कि एक ओवरवेट होने लगते हैं, एक उम्र होने के बाद। तो मुझे लगता है कि फ़ास्ट रखने का एक कारण ये भी है, कि लोग चाहते हैं कि फिट हो जाएँ। कम से कम उस दौरान तो कुछ ना खाएँ या फिर उल्टा-सीधा नहीं खाएँगे तो अ, थोड़ा-सा शरीर भी आपका होता है ना कि एक ए एनर्जी एक महसूस होती है और रिकवरी हो जाती है बॉडी की। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा अच्छा हेल्थ बेनिफिट है, जिसकी वजह से फ़ास्ट रखना चाहिए। जी।
जी, हाँ। वाक़ई में। बिल्कुल। <chuckles> सही बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। वाक़ई में बहुत अच्छी बात आपने बता दी और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि, क्या आपको ऐसा लगता है कि त्योहार का ना असली जो मज़ा था या मतलब है, वो कम होता जा रहा है धीरे-धीरे? अब त्योहार कहीं न कहीं बस दिखावे के लिए रह गए हैं, सोशल मीडिया के लिए रह गए हैं?
जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप और मुझे भी यही लगता है कि, जिस हिसाब से देखता हूँ ना लोगों का उत्साह कम हो गया है और उत्साह देखिए केवल 1 ही जगह नज़र आता है सोशल मीडिया पे नज़र आता है उत्साह। चाहे कोई सा भी फेस्टिवल हो, लेकिन लोग उसको मनाते नहीं है व्यवहारिकता में। अब देखिए मुझे अच्छे से याद है कि जब होली का त्योहार आता था, तो हम एक-दूसरे से मिलने जाते थे और बहुत से लोग आपके घर में आते थे बहुत आप बहुत लोगों के घर पे, मिलने के लिए जाया करते थे और कह सकते हैं कि मतलब समाज में एक मिला-जुला मतलब अ, ब बहुत मिलके मनाते थे त्योहार एक-दूसरे से मिलके चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों या कहीं के भी लोग वहाँ अब, और अब जो मैं देखता हूँ कि बहुत कम हो गया, सीमित हो गया है। आप केवल अपने परिवार के साथ, अपने घर के वालों के साथ मनाते हैं त्योहार और अगल-बगल, अड़ोस-पड़ोस मिलना या किसी के घर जाना, ये लगभग बंद सा हो गया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, त्योहार पहले की और अब की अपेक्षा में, कम हो गए हैं मनाने।
हाँ। बिल्कुल। जी, हाँ। ठीक है। सही कहा आपने। ज़रूर। वाक़ई में काफ़ी ऐसा लगता है तो आपको ऐसा लगता है क्या कि, जैसे आप बचपन में त्योहार को मना रहे होते थे और अभी जिस तरीके से त्योहार को मनाते हैं, कुछ अधूरा-सा है, कुछ छूट-सा गया हो, उस त्योहार में?
<coughs> जी। हाँ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं एक तो सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है कि जो उत्साह है, वो पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब थोड़ा-सा कम हो गया है। और उसके पीछे भी मुझे लगता है कि एक कारण ये भी है कि देखिए पहले क्या होता था कि कोई आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। कोई आपको ना करियर की टेंशन होती थी ना, पढ़ाई की चिंता होती थी। मतलब किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी आप अपनी मस्ती में मगन होते थे, आपको बस एन्जॉय करना होता था, त्योहारों में। आपको त्योहार में खुशियाँ है आपको दिवाली में पटाखे जलाने होते थे और होली में रंग खेलना होता था पिचकारी और गुब्बारे का उपयोग करना होता था, तो यही सारी चीज़ें होती थी और अब क्या हो गया है कि अब देखिए बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में चलती रहती हैं। और ध्यान भटकाने के लिए वो कहते हैं ना कि त्योहार भी नहीं ध्यान भटका पाते हैं, उन सारी चिंताओं से, उन सारी परेशानियों से। तो कहीं न कहीं बिल्कुल आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे भी मेरा यही मानना है कि कहीं न कहीं अब जो त्योहारों का आनंद है, जो हर्षोल्लास है वो पहले की अपेक्षा में कम हो गया है।
जी, हाँ। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। <chuckles> वाक़ई। जी, हाँ। उम बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अच्छा तो कौन-सा त्योहार ना आपको बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था और कुछ, बचपन की यादें हो आपकी उससे?
हाँ, बिल्कुल देखिए सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे होली का त्योहार था। और बचपन में, होली में होता क्या है ना कि देखिए मस्ती वाला त्योहार ही है, ये आपको गुबाडे फेंकने एक-दूसरे के ऊपर, कलर लगाना है, पानी फेंकना एक-दूसरे के ऊपर, बड़ा मज़ेदार त्योहार लगता था हर बच्चे को देखिए पसंद आता है। यही कारण है कि होली में जो हम अ, मनाते आए हैं जो शुरुआत से और आज के भी बच्चों को देखिए मुझे लगता है कि अगर पूछा जाएगा तो शायद होली का ही नाम लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्ती उसी में होती है, मस्ती का त्योहार आप कह सकते हैं एक तरीके से। जी।
जी। हाँ। ठीक है। <chuckles> बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब के बच्चे हैं वो, घर पे ज़्यादा रह जाते हैं, उनकी तो उतनी दोस्ती ही नहीं रह गई है?
अ, हाँ, ये कह स
और कहीं न कहीं कह लीजिए अगर हमारे उम्र के भी अगर कोई हैं तो, वे भी ना घर कई बार नहीं जा पाते तो त्योहार बहुत अधूरा सा हो जाता है।
हाँ, हाँ। सही बात है, ये अ, सही कहा आपने और मैंने भी महसूस किया है। और कई बार देखिए ऐसे मौके आए हैं हालाँकि मैं जाना पसंद करता हूँ अपने होम टाउन अ, किसी भी त्योहार पे, लेकिन होता क्या है ना, कि जब आप नौकरी करते हैं, तो आपके हाथ बँधे हुए होते हैं। और आपको उतनी छुट्टी नहीं मिल पाती जितनी आपको चाहिए होती है घर आने-जाने के लिए। आप सोचिए कि अप अप 2 दिन तो आप सफ़र में ही बिता देते हैं, 1 रात जाना, 1 रात आना, और कहीं न कहीं आपके पास समय नहीं होता है बच पाता है। तो आप कई बार 1-2 बार हुआ है कि मैं नहीं गया फेस्टिवल पे त्योहार अ, सोचिए कि वो फेस्टिवल मेरे लिए बड़ा व कहते हैं ना कि वो भी यादगार ही है एक तरह से कि क्योंकि बड़ा तकलीफ़ भी हुई थी मुझको अकेले बैठ के अपने, घर में रह के। जी।
जी हाँ। बिल्कुल। वाक़ई। सही कहा आपने। <chuckles> समझ सकती हूँ वाक़ई में, ऐसा होता है। तो आपको क्या लगता है जैसे नए तरीके से अब हम देखते हैं बदलाव आ रहा है, जो आधुनिक जीवन शैली है, लोग इको-फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने की परंपरा धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई में क्या ये बदलाव ज़रूरी है?
जी। अ हाँ, हाँ। अ, देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ हद तक तो ज़रूरी है। और जिस हिसाब से देखिए आतिशबाज़ी होती है दिवाली में और पॉल्यूशन फैल जाता है। अब सोचिए अ, शहरों में ब एक्यूआई लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब के अ, दिल्ली की आप बात करें राजधानी दिल्ली में 1000 से ऊपर एक्यूआई चल रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत ज़रूरी नहीं कि भाई आपको आतिशबाजी करनी ही करनी है, आपको पटाखे जलाने ही जलाने हैं, जब आपके शहर की हालत इतनी खराब है। और कुछ लोग देखिए धर्म का हवाला देने लगते हैं कि नहीं भाई अ, ये हमारे हम तो रीति-रिवाज़, हमारे परंपरा चली आ रही है और जबकि देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे गीता पढ़ लीजिए आप, कोई-सी भी आप धार्मिक किताब पढ़ लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको आतिशबाज़ी करनी। हाँ, और लोगों ने पता नहीं क्या उसको अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने मज़े के हिसाब से देखिए अ, नियम जो हैं, कायदे-कानून जोड़ लिए हैं और उस पे अड़े रहें।
ठीक है। हाँ। सही कहा आपने। बिल्कुल। जी हाँ। <chuckles> ज़रूर, उसमें सिर्फ दीयों की रोशनी के बारे में है। बिल्कुल, लाइट्स के बारे में उस समय लाइट्स हुआ भी नहीं करती थी। फिर भी लोग लाइट्स लगवा लेते हैं, तो कितना बदल बदल गया है ना अब त्योहार।
हाँ, हाँ। हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल, पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया है एक तरीके से त्योहारों का, कमर्शियलाइज़ हो गया है कुल मिलाके देखिए। मार्केटों की रोनिक होती है और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, यही त्योहार का नाम है अब। जी।
वाक़ई में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऐसा, मतलब नहीं लगता कि त्योहार पे जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि पटाखे कम भी हम कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि त्योहार तो चलिए एक बार में ही आता है। हम बाकी और दिनों में अगर हम कोशिश करें अपने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, तो क्या उससे हमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा?
हाँ बिल्कुल। जी। अ, देखिए बिल्कुल देखने को मिलेगा लेकिन वही है ना कि देखिए रोज़ाना करना कौन चाहता है, आप एक दिन तो कर नहीं पा रहे हैं और आप रोज़ाना की बात करते हैं पूरे साल की, अब ये तो यही बात हो गई ना कि कोई कहता है कि भाई आप रोज़ फ़ास्ट फ़ूड खाइए और ए मत मतलब आप रोज़ाना सादा खाना खाइए और एक दिन खाइए इतना ज़्यादा आप खा लीजिए फ़ास्ट फ़ूड कि एकदम आपकी तबीयत खराब हो जाए। ह तो वही बात नहीं कि मतलब किसी एक ही दिन क्यों मनाना है भाई? और आप देखिए बहुत सारे लोगों का अलग-अलग मत हो सकता है, हो सकता है कि कुछ लोग को बड़ा बुरा भी लग जाता है देखिए अगर आतिशबाजी खास तौर पे पटाखे छोड़ने की अगर बात है बहुत विवाद होते आए हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि देखिए अब एक दिन कोई लिमिट में अगर हो तो समझ में आता है। आप सोचिए कि दिवाली तो चलिए 1 दिन की होती है लेकिन दिवाली के बाद सोचिए कि अभी तक 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बीत जाने के बाद भी, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि भई अ, कोई साँस नहीं ले पा रहा है। और पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है आप सोचिए 1 दिन केवल मनाने पे और आप कितने भी नियम, लाख नियम इंप्लीमेंट कर दें।
हाँ। <chuckles> <chuckles> उम बिल्क <chuckles> ज़रूर। हाँ। वाक़ई में। सही कहा आपने लेकिन, उसके बाद से ये भी तो आप देखिए कि जैसे शादी का सीज़न चल रहा है तो लोग उसमें भी कितनी आतिशबाज़ी करते हैं।
हाँ, हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल देखिए हर जगह अ, जहाँ पे स्थिति ख़राब है वहाँ पे तो मेरा मानना है कि चाहे शादी हो, या फंक्शन हो या त्यौहार हो किसी भी चीज़ में आतिशबाज़ी होनी नहीं चाहिए वहाँ पे, पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। लेक़िन लोग मानने को राज़ी नहीं हैं लोग कॉम्पिटिशन करते हैं उसमें कि नहीं सामने वाले ने 10,000 के पटाखे के छोड़े हैं तो मैं 20 के छोड़ूँ तो मैं 25 के लिए आऊँगा, मैं 12 आवाज़ ले आऊँगा तो मैं 24 आवाज़ अ अ, ले आऊँगा। तो यही होड़ लगी रहती है लोगों में आपस में। जी।
जी हाँ। अ, बिल्कुल। <chuckles> वाक़ई। <chuckles> अ, बा अ, सही कहा आपने ये बात तो बिल्कुल मैंने भी देखा है कि लोग ऐसा करते हैं अक्सर। अच्छा तो मान लीजिए कि अगर ना आपको कोई नया त्यौहार बनाना हो
हाँ।
आपको अपने हिसाब से ही बिल्कुल बनाना हो तो वो किस बात पे आधारित होगा? किस तरीक़े से आप चाहेंगे कि वो त्यौहार हो?
हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात ना कि त्यौहार जो मैंने बोला कि जो स्वरूप है, ये भाई समाज में मिल-जुल के रहे हैं सभी लोग एक हिसाब से मनाए त्यौहार। और मुझे कोई त्यौहार बनाना रहेगा तो मैं ऐसा कोई फेस्टिवल मनाऊँगा, कि भई जिसमें सारे धर्मों के लोग एक साथ सम्मिलित हो सकें और मिल-जुल के मनाएँ। ऐसा नहीं है कि आप त्यौहारों के नाम पे लोगों को बाँट दें कि नहीं भई, ये तो हिंदू का त्यौहार है, ये तो मुसलमान का त्यौहार है ईद, ये क्रिश्चियन का त्यौहार है तो, त्यौहारों के नाम पे बाँटना कहीं से भी सही नहीं है और भारत जैसे देश में जहाँ पे देखिए हम इतने वर्षों से इतने सारे लोग मिल-जुल के रहते आए हैं, तो कहीं न कहीं मैं अगर मुझे कोई त्यौहार बनाना होगा, तो मैं ऐसा बनाऊँगा जिसमें कोई धार्मिक तो बैरियर ना हो ख़ास तौर पे और हर धर्म के लोग मना सके आपस में मिल-जुल के तो बड़ी अच्छी बात है। जी।
ठीक है। बिल्कुल। बढ़िया। बिल्कुल। सही कहा आपने। हाँ। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात देखिए आपने बताई है और वाक़ई में ऐसा होना भी चाहिए बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से आप त्यौहार में सबको जोड़ना चाहते हैं ये जान कर के। और आपसे बात करके, आपके अनुभव जान के भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारी फ़िर से बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। हाँ। जी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कमाल का अनुभव था। अ, धन्यवाद आपका भी।
जी।